Ừm, thiệt sự thì hồi giờ mình chỉ, ơ, cái đắn đo và trăn trở về cái việc này thôi á, chứ thực sự là mình chưa có bao giờ mà mình thực nghiêm suy nghĩ nghiêm túc hơn về nó á bạn. Tại vì mình cũng, ơ, hơi sợ trong cái việc mà sẽ thay đổi với cái môi trường hiện tại và chuyển qua một cái môi trường mới á, vậy cho nên là từ hồi trước tới giờ mình cũng chưa có thực sự mà dám đặt ra những cái mục tiêu để mà mình có thể phấn đấu á, tại vì mình cũng sợ là mình sẽ hông làm được á.
Ừm, mình hiểu tâm lý của bạn, mà biết được điều gì hông? Bạn thật sự sợ khi bạn chưa biết rõ nó là gì và bạn sẽ bớt sợ khi thực sự bạn rõ cái con đường nó ra sao. Thì thay vì ngồi đó sợ, đúng hông? Bạn ngồi đó trăn trở những những cái suy nghĩ trong lòng mà nhiều khi khiến cho bạn tốn thời gian hơn, mệt hơn, thay vì thôi, dành thời gian cái lúc bạn làm việc, ờ, giờ hành chính á thì, ờ, sẽ có những cái mẹo, lát mình sẽ nói về cái việc làm sao biết ơn những công việc hiện tại để bạn làm tốt tối ưu hơn, ờ, nhiều khi nó là hiệu quả hơn, biết sau sếp nó sẽ trọng dụng bạn, phát triển bạn hơn thì sao? Hoặc là ví dụ như bạn dự định trong cái hành trình mà bạn có thể cho phép là công việc bạn hiện tại tiếp diễn trong vòng 6 tháng nữa hoặc 1 năm nữa thì cứ hãy làm tốt nhất có thể trong lĩnh vực đó. Rồi bên cạnh đó thì có thể tối về, bạn ngồi bạn hệ thống lại cái gì bạn đang yếu, cái gì bạn đang mạnh, bạn cần c ờ, cập, ừm, nhật thêm những cái kiến thức kỹ năng gì để thực hiện được những cái công việc ước mơ hoài bão của bạn? Sau cái quá trình bạn nghiên cứu kỹ về thị trường lao động nè, thị trường tuyển dụng nè, cũng như những cái người đã kinh nghiệm đã đi trước trong cái lĩnh vực mà bạn mong muốn hướng tới. Thì bạn nghĩ sao về điều này nè?
Ừm. Ừm, thiệt sự là mình thấy cái cách này của bạn nó cũng khá là hợp lý á, và nó cũng sát với cái thực tế á bạn. Tại vì, kiểu như, ơ,nhiều khi trong cái thời gian mà mình cứ đi làm ở công việc này á thì mình sẽ không có biết được cái thị trường ở ngoài bây giờ đang chuyển biến như thế nào để mà mình đối phó với nó á. Vậy cho nên chắc là mình nghĩ cái cách này của bạn hay á, trước tiên thì mình sẽ phải nghiên cứu kỹ cái thị trường trước và sau đó có thể, ơ, nghĩ ra những cái cách để mà, ờ, hành động tiếp theo, đúng hông bạn?